Ну, я не помню, она говорила или нет, но у нас вот как-то прям уж большого разнообразия блюд, наверное, не было. Ну, такие были вот стандартная еду, которую мы готовили, чтоб вот, э, братьев, папу накормить. Вот нам нравились вот эти куриные окорочка нажарить, жареные с корочкой золотистые, с лучком, там картошку отварить или макароны. Либо ещё вот нам нравилось- это и быстро, и как бы много навыков не требует, мы называли это картошка по-домашнему. То есть режется крупно картошка, лук, морковка и куски мяса. То есть сначала обжаривается мясо с луком, потом, ну, немножко водички, она как бы туш тушится в каком-нибудь чугунке. То есть, в принципе, это з загрузить, порезать и просто наблюдать, помешивать, а так особо не вмешиваться. Тоже просто, быстро, очень вкусно и сытно, самое что глав
Мгм. Это что, например? Мгм. Мгм. Ага. Мгм. А, понятно, мгм. Мгм. И ты это сама делала, да?
Да, конечно, я и любила это блюдо, потому что я, например, в детстве терпеть не могла супы. Меня прямо с не заставишь их есть.
Ага. Ну, как и все дети, наверное, да? Мгм.
Ну вот братья мои ели. Мама говорила, что тока со мной мучилась <chuckles> в плане еды. Вот. Но как-то вот готовить и
Мгм. Интересно. Слушай, а возможно, были у тебя какие-то случаи, когда вот всё-таки мама, а, там либо вот, э, ты не поехала на эту картошку? Да, ты осталась дома что-то готовить, либо какие-то другие ситуации, когда ты что-то собралась готовить, и у тебя вот вообще не получилось?
Мгм. Мгм.